Ja, hey, erzähl doch mal, was würdest du einem Freund raten, der seinen Sinn im Leben so 'n bisschen sucht oder generell so 'n Sinn oder wie definierst du überhaupt Sinn?
Mhm, okay, also, ich würde erst mal sagen, dass es definitiv darauf ankommt, welcher Freund. Also, oftmals weiß man ja direkt, welche Person einen das fragt und die auch vor einem steht und wie die so selber im Leben steht. Ähm, also, jetzt würde ich erst mal schauen, ja, welcher Freund fragt mich da grade und das dann so 'n bisschen meine Antwort darauf anpassen.
Mhm. Aha, okay. Ja, dann, ähm, nehmen wir einfach mal an, es ist jetzt so 'n, ähm, richtig enger Freund. Also, wirklich, äh, aus der Kindheit. Ihr kennt euch in und auswendig. Ähm, wie würdest du dann jetzt, sage ich mal, da vorgehen?
Mhm. Ja. Ja, hm, also, ich würde erst mal fragen: „Was erfüllt dich denn grade im Leben? Also, was macht dir gerade Spaß?“ <chuckles> oder, ähm: „Woran hast du grade Freude?“ Weil ich glaube, ganz oft, wenn solche Fragen kommen, ist es ja meistens eher irgendwie was negativ geprägtes, weil eine Person, die mitten im Leben steht und Freude an vielen Sachen hat, würde ja nicht sagen: „Ja, was ist denn überhaupt der Sinn vom Leben,“ ne? Also, würde ich erst mal fr äh, die Person so 'ne Gegenfrage stellen und fragen: „Was macht dir denn grade so total Spaß im Leben und was erfüllt dich grad?“ Und meistens kommen ja dann vielleicht simplere Sachen zurück, vielleicht größere Sachen. Es kommt ja dann meistens drauf an. Also, ich würde erst mal 'ne Gegenfrage stellen. <snorts>
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Und, ähm, jetzt beispielsweise, wie würdest du denn da jetzt so vor vorgehen? Also, ähm, be man könnte sich ja jetzt v also, du versuchst ja jetzt irgendwie herauszukit kristallisieren, wo denn überhaupt das Problem s steht, was möglicherweise jetzt gerade so diese, ja, schon depressiven Gedanken, sage ich mal, ähm, bisschen, äh, sage ich mal, hervorhebt. Weil so den Sinn zu suchen ist ja eher schon pr äh, ja, so 'n vielleicht 'n philosophischer, nachdenklicher und möglicherweise auch depressiver Gedanke. Ähm, was für Fragen würdest du denn stellen, um das so 'n bisschen besser herauszufinden?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Hm, na ja, also, wie ich schon erwähnt hatte definitiv, äh: „Was macht dir gerade so Spaß im Leben?“ Ähm, und dann würde ich definitiv auch fragen so was in die Richtung, ähm: „Wie bist du überhaupt da drauf gekommen?“ Weil ich glaube, das ist ja nicht 'ne Frage, die man ja, die einfach so durch den Kopf kommt. Und definitiv, ähm, würde ich auch die Person irgendwie ke mhm, länger kennen und wie ge wie du schon erwähnt hattest oder ich würde wissen, wie ja irgendwie der Hintergrund ist, würde ich natürlich auch irgend 'ne Frage stellen: „Ist alles gut?“ Solche Fragen, weil ich glaube, ähm, wenn 'ne Person zu dir kommt und sagt: „Hey, was ist der Sinne vom Leben?“, ist meine mein 1. Gedanke so 'n bisschen Besorgnis, weil ich persönlich würde jetzt nicht zu 'nem Freund kommen und das fragen, ne? Also, wäre auf jeden Fall meine 1. Linie da zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Also, erst mal so die Person ja, festzustellen, ob die auch wirklich mental irgendwie auch in der Situation ist, jetzt meinen Rat anzunehmen, weil ist ja auch immer so 'ne Sache, ne?
<chuckles> Ja, klar. Mhm. Okay. Und wie würdest du dann jetzt so weiter vorgehen, wenn die Person zum Beispiel sagen würde, ähm: „Ja, momentan ist irgendwie weiß ich nicht, die Berufsentscheidung war doch nicht das, was einen erfüllt hat oder, ähm, möglicherweise auch die Ortsgebung oder möglicherweise irgendwie der aktuelle Status, ähm im Leben“, sag ich mal, dass man vielleicht nicht so das passende Hobby gefunden hat oder so was, also dass man so 'n bisschen schon fragwürdig wird. Wie würdest du denn da jetzt so vorgehen?
Hm. Ja. Mhm. Hm. Ja, also wenn es dann eher so 'ne Fragen sind, jetzt nicht so 'ne tiefgründigen, wie zum Beispiel, ja irgendwas total Persönliches, dass man wirklich sich so am am Ende es so nicht mehr weiß. Wenn es dann nur so 'ne bisschen oberflächigere Fragen sind, dann würde ich definitiv raten oder auch zu der Person sagen: „Ähm, wie was waren denn die positiven Punkte, bevor du diese Entscheidung getroffen hast? Also warum bist du noch mal in die Stadt gezogen? Und, ähm, sind diese positiven Punkte grade für dich, ja noch relevant? Also bist du vielleicht noch in der Stadt, weil du hier deine Freunde hast, aber vielleicht triffst du die grade gar nicht mehr so oft" Also wenn sich so die Prioritäten verschieben von Leuten und die positiven Punkte irgendwie nicht mehr da sind, woran man ja irgendwie festgenagelt hat, dass man jetzt in die Stadt ziehen möchte, ähm, dann würde ich definitiv raten, ähm, erst mal zu schauen: „Hey, was is ist das Pro und Contra? Warum bist du noch hier in der Stadt oder warum bist du in den Job gewechselt?“ Und was denn, sage ich mal, persönlich überwiegt also das Logische, ähm, dann sollte man sich zum Beispiel auch Gedanken machen, wenn man merkt: „Okay, eigentlich fällt mir jetzt nur schlechte Sachen da drüber ein und ich bereue das bereue das total.“, dann sollte man ja auf jeden Fall irgendwie nicht die Arme verschränken und sagen: „Hey, ich habe Angst, den Schritt jetzt zu machen, doch wieder den Job zu wechseln.“
Mhm. Mhm. Ja, cool. Ja, dann sind das schon mal auf jeden Fall hilfreiche, ähm, ja, Positionen. Man könnte es sich ja auch 'n bisschen so vorstellen, wenn man sich selber die Frage stellen würde, ja, welchen Sinn hat man denn überhaupt? Also, könntest du denn selber überhaupt die Frage, sage ich mal, beantworten, bevor du jemanden anderen helfen könntest?
Ja. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Also, ich habe, ich würde sagen, nicht jetzt einen festen S Sinn, w wo ich jetzt selber hinter stehen würde und sagen würde: „Das ist definitiv der Sinn.“ Ähm, ich habe aber so 'n bisschen, ja, mir Wissen angeeignet über die Jahre einfach aus Eigeninteresse, zum Beispiel in Richtung Philosophie. Da gibt's ja ganz, ganz viele, ähm, ja, Autoren in literarischer Sicht, die sich da irgendwie mit dem Punkt sehr, sehr oft befasst haben und, äh, das auch in ihren Büchern verfasst haben. Ich persönlich bin auch religiös, also, das wäre natürlich jetzt mein sag ich mal, mein Standpunkt, und die Abzweigungen von der Religion sind ja dann natürlich auch, ähm, w sehr, sehr eigen. Für andere ist es ja dann wiederum Gutes zu tun im Leben. Für andere ist es 'ne Familie zu gründen, wieder andere, ähm, weiß ich nicht, einfach im Beruf gut tätig zu sein, solche Sachen. Das ist ja dann wieder so ganz persönliche Abzweigungen, und für mich persönlich ist es definitiv einfach, ähm, ja, im Mittelpunkt die Religion mit ganz vielen verzweigten <chuckles> Abzweigungen von diesem Punkt, ähm, mit kleineren Sachen, wie zum Beispiel, dass man glücklich ist et cetera.
Das stimmt. Ah, interessant, okay. Also, äh, i ist auf jeden Fall auch so was wie Religiön äh, Religion schon etwas für dich, was dir schon so einen vordefinierten quasi Sinn gibt im Leben, so wie ich das richtig verstanden habe?
Mhm. Ja, also es ist ja auch ganz viel von der Eigeninterpretation jetzt, äh, wie Leute das, ja, aufnehmen. Ähm, Glück ist ja auch für jeden anders definierbar, ne? Oder auch jeden Weg, den man irgendwie wählt, ist ja für jemand anderen dann wieder anders und den Sinn da direkt zu finden, ist halt einfach 'ne persönliche Sache, deswegen ist es auch schwierig, jemanden seinen eigenen Sinn aufzuerlegen. Das muss man halt irgendwie selber herausfinden, ne?
Mhm. Stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, äh, kann man ja jetzt nicht irgendwie wie auf 'nem Serviertablett irgendwie jemanden zum Fraß vor vor äh, vorlegen. Aber was jetzt interessant wär, wo hast du dich jetzt zum Beispiel, ähm ja würdest du denn persönlich sagen einerseits, dass die Bücher, die philosophischen Bücher, vielleicht auch irgendwie von „Friedrich Nietzsche“ oder so, ähm, dir so 'ne mehr klarere Definition gegeben haben, was so vielleicht der Sinn sein könnte oder, dass du dadurch irgendwie dir so dein einen Sinn, sage ich mal, zusammengereimt hast oder, ähm, ja, war das eigentlich nur so 'ne nette Unterhaltung und das war's? <laughs>
Ja. Genau. Mhm. Mhm. Mmh. <chuckles> <chuckles> Ähm, also ich würde sagen viele literarische Bücher, da ist auch wieder so: Wo ist der eigene Standpunkt. Also gerade so „Nietzsche“ in die Richtung ist ja dann eher schon so, ähm, bisschen Kontra gegen die Religion. Er hat da ganz ganz viel dazu gesagt. Ähm, ich persönlich bin total also ich liebe die zum Beispiel russische Literatur, so alles was es gibt, „Dostojewski“, „Tolstoj“, die haben ja so 'n bisschen in ihre Bücher auch Religion mit eingebracht, ähm, und auch so 'n bisschen das beschrieben, wie sie aus ihrem eigenen, ja, Sichtpunkt sehen, dass man an einen Gott glaubt, aber trotzdem im Leben nicht alles, ähm, ja, bunt ist und alles gut läuft. Ähm, genau, deswegen bin ich persönlich von der Literatur am meisten überzeugt. Das kommt zum, ja, ma am meisten so an mich ran persönlich und, ähm, überschneidet auch Punkte, an denen ich auch, ja, irgendwie selber so festhalte und ich würde sagen, hm, ja, es gibt ja drum rum ganz ganz viel Philosophie, griechische, alles, was man irgendwie mitbekommen kann über die ganzen Jahrzehnte, auch nicht unbedingt nur Philosophie, ganz oft s sind's ja auch irgendwie einfache Bücher, die diesen Schnittpunkt irgendwie angreifen. Ähm, wie gesagt, man muss selber schauen, wie man das sieht und würde ich jetzt auch direkt einen Freund raten, <chuckles> les jetzt definitiv irgendwie „Dostjewski.“ <laughs> Ist auch so 'n bisschen schwierig. Man muss halt schauen: Was passt zu einem, ne? Also, zum Beispiel die russische kalte Literatur düster, ist auch nicht für jeden was, ne? <chuckles>
Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja. <laughs> Das stimmt besonders, ähm ja, möglicherweise auch, ähm, das bedeutet w gut, heutzutage ist die Religionswelt ja ziemlich, ähm, divers, würde man ja sagen, äh, in dem Sinne, dass man ja viele verschiedene Religiönen äh, Religionen hat. Und wenn's dann die, äh, russisch-orthodoxe Religion ist oder die europäisch äh, christliche, äh, vielleicht evangelische oder katholische, ähm, oder, ähm, muslimisch oder Hindi oder sonstiges. Ähm, das sind ja schon mal neue, sage ich mal, Einblicke und vielleicht findet man sich ja da, äh, so 'n bisschen im Kern, s so, alle treffen sich in der Mitte, aber der Weg dahin ist 'n verschiedener und vielleicht bringt man ja dann mit in die Mitte, sage ich mal, etwas Neues. Ähm, würdest du denn auch persönlich sagen oder vielleicht, wenn du 'ne Abwägung machen würdest, würdest du dann auf jeden Fall auch raten, ähm, falls jemand irgendwie so so so 'n allgemeinen Sinn sucht oder gerne so philosophisch denkt, schon mal mit so ja, sich mit so Büchern zu beschaffen, vielleicht irgendwie mit Religion, vielleicht auch f f eben, weil die Person nicht religiös ist oder glaubst du, wenn jemand nicht religiös ist, dass er dann, ja, vielleicht auch gar nichts mehr damit anfangen kann?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja, es ist schwierig. Also mit Religion ist es halt einfach ein Thema. Hm, ich finde immer, wenn man selber noch nicht wirklich auf dem Weg ist und jetzt sage ich mal Interesse zeigt, dass man da jetzt nicht auf eine Person einreden sollte, weil m man sagt es ja auch so, ich bin jetzt nicht 'n Prediger, der je zu jemandem kommt und sagt: „Hey, du musst unbedingt mal mit in die Kirche kommen oder du musst unbedingt mal das machen.“ Wenn 'ne Person mich nach dem Sinn fragen würde, na klar, würde ich meinen auch äußern, oder? Also, das ist ja dann irgendwie so 'n 'n Geben und Nehmen. Ich würde natürlich auch sagen, dass für mich Religion schon 'n wichtiger Standpunkt ist und wenn die Person dann irgendwie Interesse zeigen würde, ähm, würde ich natürlich mehr dazu sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas total abwälzen möchte auf die Person. Aber ich denke, ähm, 'n einfacheres Thema ist definitiv Bücher. Also, es gibt ja so so viele Autoren, die nicht unbedingt unabhängig jetzt von Religion ganz viel auch ihren eigenen Sinn irgendwie teilen. Und wenn man sich zumindest irgendwie so 'n paar Stichpunkte von dem Sinn von anderen abschaut oder die vielleicht mag oder irgendwelche Prioritäten, muss ja jetzt nicht 'n Sinn sein, dann ist es ja auch schon mal was Gutes. Wenn man so was Kleines hat, woran man festhalten kann.
Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, selbstverständlich. Jede Kleinigkeit, äh, hilft ja selbstv versch selbstverständlich, um da irgendwie, ja, 'n bisschen voranzukommen. Ähm, würdest du denn auch persönlich sagen, dass beispielsweise so was wie die Liter o o oder wenn man sich jetzt beispielsweise an so Literatur hält, also, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, dass die einen Menschen, ähm, quasi diese Literatur dann als ihre neue Bibel, äh, irgendwie entdecken und dann sagen: „Okay, so wie das hier beschrieben ist, so sehe ich meinen eigenen Sinn und so möchte ich das auf jeden Fall geformt irgendwie bekommen.“ Und dann gibt es halt noch Menschen, äh, die so Literatur lesen und sagen: „Okay, interessanter Gedanke, ähm, aber ich möchte gerne die Freiheit haben, um selber zu entscheiden, w ja, wie ich damit umgehe.“ Wie würdest du denn zum Beispiel auch dich selber damit beschreiben, wie du mit so Büchern umgehst?
Ja. Genau. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, für mich sind Bücher eher immer Ideen. Die sind ja, wie gesagt, nicht, äh, von Gott selber geschrieben, sondern von Menschen. Und, ähm, ich würde sagen, würde ich jetzt meinen eigenen Sinn an aufschreiben, würde es vielleicht Leute geben, die mich da total unterstützen würden und sagen würden: „Hey, du bist ja so krass, ich möchte leben wie du.“ Und es wird halt wieder Menschen geben, die sagen:„ Netter Gedanke, aber für mich trifft es nicht zu.“ Also ist es ja dann im Endeffekt für mich sind in 1. Linie Bücher Ideen, ähm, festgehalten auf Papier. Und, ähm, definitiv kann man sich dara nach richten, wenn man möchte und wenn man denkt, dass es so der Weg ist zu leben oder man kann sie eben bei Ideen belassen. Und ganz oft wechselt man ja auch irgendwie Meinungen und man verändert sich über die Jahre und dann ist wieder was anderes, was man möchte im Leben. Deswegen, wenn man dann wieder 'n Buch auch aufgreift, dann denkt man vielleicht nach, weiß ich nicht, 20 Jahren: „Hey, früher fand ich das total cool, aber jetzt, ja, ist meine Priorität im Leben nicht mehr, irgendwie, rauszugehen und Party zu machen oder so was,“ ne? Weiß ich jetzt nicht, was da steht. Ähm, aber wie gesagt, man verändert sich ständig und ich glaube, die wenigsten schlagen jetzt 'n Buch auf von Philosophen und sagen: „Das ist das meine Lebensphilosophie.“ Das sind ganz oft nur Inspirationen und Ideen, aber klar, ich würde sagen, die Mehrheit, bei denen bleibt es dann auch meistens Ideen.
Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Genau, ja. Ah, okay. Ja, das ist in interessant. Und du hast auch was Weiteres angesprochen, ähm, dass man möglicherweise ja mit der Zeit so seinen eigenen Sinn vielleicht auch 'n bisschen wandelt. Äh, wäre ja vielleicht auch 'n bisschen komisch, wenn man 80 Jahre lang beispielsweise den gleichen Sinn hat. Ähm, wie würdest du denn persönlich sagen oder auch als Empfehlung dann halt geben, als Rat, etwas dranzubleiben und dass der Sinn dann automatisch nach 'ner Zeit kommt und dass man nicht direkt danach suchen sollte? Äh, es ist, äh dass man das irgendwie übertragen kann wie, ähm, „die Liebe sucht man nicht, sondern sie kommt auf einen zu,“ so nach dem gleichen Motto auch bei dem Sinn? Oder glaubst du schon, dass man was dagegen machen kann?
Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> <exhales> Also machen kann man bestimmt was. Ich würde sagen, wenn man jetzt wirklich aktiv danach sucht, findet man wahrscheinlich auch kleine Anhaltspunkte. Aber ich glaube der große Sinn, der ist nicht wirklich, dass man den findet, sondern der entwickelt sich halt einfach. Also wenn man jetzt 'ne Familie gründet zum Beispiel, dann ist das ja meistens der Sinn oder der Job oder was auch immer. Also, im Endeffekt ist es einfach 'n Prozess, aber man kann sich definitiv kleine Hilfen dazu holen, jetzt literarisch, wie auch immer et cetera, et cetera. Aber im Großen ist es einfach nur ein Prozess.
Mhm. Mhm. Ja, cool, interessant. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall vielmals für deinen Einblick und deinen Sinn im Leben.
<chuckles> <chuckles> Gerne, gebe ich so zurück, man sieht sich.